Ya, bir de şöyle bir şey var, hepsi birbirini yedi göbek öteden tanıdığı için, organik bağ zaten hani şey, duruyor duruyor. Ben şeyde öğrendim ya: Ben hayatım boyunca büyük dedemi tanımadım, annemin dedesini. "Ya" diyor, "Ramazan abi" diyor. Adını biliyorum sadece, tamam mı? Dedem hakkında bir şeyler konuşuyorlar orada, benim hiç haberim yok. Ama dede benim dedem, mesela. D dedemin babası, hiç haberim bile yok yani, o olur. Ha tek bildiğim şey Selanik'ten göçmüşüz ama nasıl göçtüğümüz hakkında asla bir bilgim yok, mesela, sıfır. Hani.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Rivayetler arasında. <chuckles>
Aynen. E, bir de şeyde çıkıyor, e-Devlet'te çıkıyor işte. <chuckles> O kadar başka hiçbir şey yok, anlatacağım. Ve her şeyimizi biliyor. "Sen küçükken" diyor, "eee," diyorum, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor... "E tamam" diyorum. Sonra geliyor başkası, başka biri hayatımda görmemişim. O da bir şeyler anlatıyor mesela. "Tamam" diyorum, "hadi iyi günler." Ben zaten böyle çok o cadı kazanına da girmek istemiyorum. Anladın mı? Yani... Sürekli gece on ikide Ya, öyle. Bir de, şey, hani, gece 00.00 oluyor, tamam mı? Biz mesela kuzenlerle de olduğumuz zaman ben bir kere şey dedim, şimdi be bizim üstümüzde dayımlar oturuyor tamam mı? Anneannemin üstünde. Bir koku geliyor böyle gece saat 01.00 abi, 1 1! Ben diyorum ki, hangi de diyorum, yani kendinden şaşmış insan bu diyorum şey, balık pişiriyor. Meğersem eniştemlermiş. Ben diyorum: Kokuyu takip ettim gece yarısı. Niye? Şey diyor, canı et istemişti. "Bu saatte mi?" dedim. Bu saatte yemek mi yener be kardeşim? Yani çok ilginç bir şey yani. Evlerden ırak <chuckles> yani. Böyle şeyler...
<chuckles> Çok hoş ya. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Bir tutarlarsa bırakmazlar. Hı hı. <chuckles> Evet, fazla yemek evlerden ırak, kesinlikle ve yani benim de karnım acıktı gibi sanırım. Çok lezzetli bir sohbetti. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Hı hı. Benim için de öyle oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendine dikkat et.
Görüşürüz, çok teşekkürler.